Oi, eu tô aqui hoje pra desabafar com você uma situação que, assim, pra mim tem ficado bem complicada
Hum. Uhum. Uhum.
que é a questão de estabelecer limite entre o trabalho e a vida pessoal, sabe. Você consegue me ajudar?
Olha. Olha, eu vou tentar, eu só quero que você me conte mais, né, me fale como que que é o esquema, como que funciona pra eu poder entender. Eh hã, me fala.
Claro, olha só, eu tenho 2 trabalhos, né. Eu tenho um trabalho presencial que eu faço 3 vezes na semana no escritório, e 2 em casa, né, e eu trabalho remoto à tarde também. Mas o que me deixa mais, eh, preocupada e, assim, tá virando uma constante é o do trabalho presencial, né.
Uhum. Hum. Sim. Hum, sim.
Eu eu tenho eh, eu trabalho na área de marketing numa empresa automotiva e o que que acontece, né, eh, os americanos e os europeus, eles são extremamente workaholics né.
Hum. Uhum. Sim, sim.
E o que que acontece, eh, quando eu entrei na empresa, eu primeira coisa, né, eu tenho um part-time job, eu tenho 4 horas pra pra desempenhar minhas funções lá na empresa e, hã, isso é mandatório, porque é um um vínculo que eu tenho com o mestrado, então eu tenho que cumprir isso, né.
Hum. Uhum. Sim. Ah, entendi. Sei. Tem
E eles sabem e a cada 2 meses eu tenho que me encontrar presencialmente com o pessoal da do mestrado. Então, por exemplo, algumas vezes é aqui na cidade onde eu moro o encontro
Uhum. Olha. Aham.
e às vezes é no Kansas, porque a universidade que eu faço é lá. Então eu tenho que voar pra lá.
Hum, el é longinho, né, é longe um pouco. Uhum. Sim, sim.
É, eu tenho que ir de avião. E aí o que acontece? A última vez que a gente se encontrou, que foi no finalzinho de novembro, eh
Uhum.
foi um problema eu eu eu sair esses 2 dias por conta dessa dessa dessa reunião presencial que eu tenho, assim, porque e assim, no começo da de do meu trabalho lá foi ótimo, né, assim: "Ai, nossa, você pode sair a hora que você quiser, não sei o quê", agora não, né, agora tá virando, assim, um parto.
Uhum. Uhum. Olha, aham. <laughs> As responsabilidades aumentaram, a eh, em você, né, com você, eles estão te dando mais coisas, né, talvez e e e esqueceram dessa parte.
É, e, assim, tipo, esqueceram, assim, só que é isso É, esqueceram dessa parte. Só que essa parte é mandatória pra mim, né, eu tenho que cumprir esse esse esse programa, até pra não ter problema com a universidade nem nada, mas enfim.
Sim. Sim. Acaba que passa, né, dos limites um pouco. Uhum.
Que que acontece É, passa. E aí durante a semana, né, co os dias que eu tô lá, por exemplo, eu t termino o meu trabalho à à 13h, e aí eu tenho várias coisas pra fazer, né, eu tenho vários compromissos que eu assumo à tarde, eh, por exemplo, com o meu filho, extracurriculares. Ah, eu sou voluntária em um um em um outro um uma uma instituição, eh, religiosa que eu frequento, eh, e aí, assim, nunca eu saio à 13h, tá virando uma constante, e se eu saio, eh, nossa, eu vejo umas caras lá que, assim, eh, eu fico chocada, então assim, eu não sei como eu abordo agora esse essa estabelece esse estabelecimento de limite entre o pessoal e o profissional, sabe.
Uhum. Uhum, entendo. Uhum. <chuckles> Sim. Entendi. É, é, é difícil mesmo. O olha, você tá pelo que eu tô entendendo, né, tudo o que tá acontecendo na sua vida, tá sem tempo, começou uma coisa certa ali, né, começou de forma correta, os horários sendo cumpridos, aí depois foi que, eh, eles viram que você, né, eh, tem ali a capacidade, que você é boa no que você tá fazendo, tal, "Vamos, né, vamos dar mais coisas, aumentar", e acabou, esqueceram dessa dessa parte aí. Eh, meio que é, meio que virou funcionário mesmo já, né, de de de ficar, né, sei lá, eh, o cumprir um horário maior, né, um negócio assim. Eh, eu acho que, né, u uma coisa importante a se fazer n pra pra você poder, né, dar limite porque não não existe, eh, limite, né, às vezes pra pra pra pessoa, né, ou eu não posso eu posso dizer seu chefe? Como que eu posso falar?
Sim. Não, esqueceram uma parte que é mandatória, né. Uhum. Pode, pode dizer sim, né. É. Uhum.
É seu chefe? É. É, eu acho que é é você chegar, né, realmente, e falar: "Olha" Eh eh, por mais difícil, né, porque quando vo a gente tá numa situação, ainda mais que a gente tá em outro país, né, e tá, eh, ali começando e que precisando daquela pessoa, né, tudo isso, você tem que sa s chegar com jeitinho e falar: "Realmente isso, né, não foi combinado lá atrás. Isso tá me, né, tá me deixando tá me consumindo, né, e tá consumindo o meu tempo, e eu tenho muita coisa, né, tem meu filho que eu preciso dar atenção, tem minha casa, tem meu marido. Tenho outro trabalho", né, que é importante você colocar isso. Eh, porque eu vejo, assim, que é difícil, eh, você fazer isso sozinha, né, tem que tem que ter, tem que falar, porque você não pode tomar uma decisão, né, e falar: "Ah, agora eu vou sair", né, eles ele que entenda, né?
É. Exato. Você sabe, <clears throat> eu fico pensando, né, assim, eh: "Ah, eu sou imigrante, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou mulher na empresa, tem é um ambiente bem masculino, não sei o quê, não sei o quê". Mas assim, eh
E e exa uhum. Aham. Uhum.
Me falta essa coragem, né, de de de botar só esse pingo no i, porque assim foi combinado, né, mas eu acho que eles, eh, entra meio no automático, assim, né, entra na na rotina e e e eles se esquecem disso, né, e eu que eu que tenho que ficar lembrando. Mas, por exemplo, outro dia a gente estava fora, né, do escritório, nós fomos, eh, numa conferência num hotel, então a gente, eh, estava lá na convenção, e era 13:00
Hum. Sim. Uhum. Uhum. Sim.
e acho que é quase, era tipo 12:45, tal, aí eu comecei a fazer, né, le pe fechar me fechar meu notebook, fechar meu caderno, abrir minha mochila, não sei o que lá, e assim, várias pessoas começaram a olhar pra mim e não assim, pessoas de fora que não sabem que eu trabalho part-time, as pessoas que estão lá comigo no escritório, né, tipo assim: "C como assim você vai deixar a reunião?". Mas eu tenho porque
Hum. Hum. Sim, pessoas que te conhecem. <chuckles> Olha isso. Uhum.
primeira coisa, eu não ganho pra tá pra tá depois do horário e eu não posso, porque, assim, é um relatório que depois que eu tenho que preencher e mandar para a universidade eh, e assim eu não posso trabalhar mais que 4 horas, então, assim, é tão cansativo esse negócio de ficar tendo aí, eu não sei nem como fazer, entendeu?
Sim. Uhum. Uhum. É chato, realmente. É, olha, eh, eu vejo, né, eu f assim, já ouvi pessoas dizendo que, eh, quando é com o imigrante, infelizmente existe esse negócio, quando é o imigrante, e você trabalha pra, né, pra pra americanos, ou outras, né, eh, eles sabem que você é imigrante, eles vão te dar mais trabalho, eles vão exigir mais de você porque, às vezes, você não chegou e falou, sabe: "Olha, é assim, tal tal". Porque eu já ouvi dizer que tem pessoas que, eh, que saíram do trabalho ou saíram dessa né, estavam no nesse mesmo, fazendo essas mesmas coisas, saíram porque não aguentaram que a pessoa perdeu a a noção de horário, perdeu a noção da da carga horária,, tudo aí a pessoa falou: "Não vou sair". Aí acabaram contratando u um americano no caso, né, e o americano falou é: "Eu vou sair naquele horário que eu combinei e ponto", né. Não ficava 1 minuto a mais, 1 minuto sabe, então e eles respeitaram a pessoa, né. Então tem que ver, eh, eles se como que é o negócio. Talvez ele se faça de, né, tipo deixa, né, rolar, né, eu acho que eu deixa rolar.
Existe. Uhum. É É, deixa rolar porque aquele ditado, né: "Às cinco horas caiu a caneta", sabe, não tem esse ditado, né? E é e é e é relativo aqui aos Estados Unidos, né. Só que eu acho que depende muito do mercado que você trabalha, porque, por exemplo, o automotivo
Uhum, hum, sim, sim, sim. Verdade. Verdade também, uhum.
Eu acho que existe, né, aquela pressã a a aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, eh, a concorrência é muito grande, né, eh, existem muitas montadoras, muitas marcas e tal, então eu acho que é um mercado eu não sei, tá, posso estar te falando bobagem, mas é a percepção que eu tenho, é um mercado muito dinâmico e tal, então eu acho que eu não sei, eu acho que é
Uhum. Hum, entendi. Sim. Verdade. Nossa, acho que você tem razão nisso também, tem sim, é é verdade, né, isso é é fato, né, mas hã.
É. Mas a a q a questão é assim, né, eu eu eu saber como abordar esse e e esse esse tema, né.
Sim, sim, sim, porque você acaba, né, eh, você acaba prejudicando, né, se prejudicando, né, no dia, assim, tendo um dia muito mais tumultuado, muito mais cansativo, muito mais corrido, né, ali, na sua vida, devido a essas coisas, né, devido ao tempo que você
Sim. É, uma falta de compreensão, né. Uma falta de compreensão, porque assim, é uma é uma situação que, né, eu, infelizmente, eu nem trabalho, né, na área que eu gostaria de trabalhar, porque, eh, eu eu sou vinculada ao mestrado, então eu tenho essas limitações, né, então eu tenho que, vamos dizer, ah, aceitar essa essa esse esse ramo e está tudo certo, mas assim, existem regras, né, e eu deixei claro no começo. Uhum.
Exatamente. Uhum. Sim, sim. Aham. Exatamente. Uhum. Sim, e é be ser cumpridas. É. Eu acho que você, né, tem que falar com jeito que você sabe, se chegar e realmente falar: "Olha" Eh, talvez de numa numa de uma forma que não, né, que não pareça tudo isso falar: "Olha, eh, estou precisando, eh, fazer eu estou com coloquei outras coisas, aí, na minha vida", até falar, né: "Meu filho está aí, eh, está me dando mais trabalho, eu vou ter que me dedicar mais ali, eu gostaria que você entendesse isso, tal, então eu vou eu vou ter que cumprir essas horas aqui e tenho que sair correndo, porque isso, isso, aquilo e e" né, e detalhar ali, que eu acho que é uma forma de você conseguir começando por a né, começando, assim, e aí as outras coisas, né, v com certeza na igreja, tudo o que você faz ali, é porque você quer, você quer estar ali, né, e e é importante para você, né, esses esse momento e e muito mais, né, também cuidar do seu filho, que é muito importante também, então você tem que e tem ainda o seu trabalho, né, que você faz em casa, então são muitos são muitas coisas, tem que estabelecer limites, se não você pira, né.
É. É. Uhum. É, exato. É. Você tem razão, eu vou conversar lá, eu vou expor, aí, a minha situação, até porque é uma coisa que, assim, tem que ser feita dessa forma e não tem outro jeito. Mas com jeitinho, né, explicando tudo certinho, eu acho que eu vou conseguir.
Uhum. Sim. É, sim. É conversar, eu acho que é a melhor forma de de pod conseguir resolver, de melhorar. É espero que eu tenha ajudado um pouquinho, porque, né, é.
É. Uhum. Ajudou sim, só de eu ter desabafado também esse assunto com você, foi ótimo para mim. Muito obrigada, viu.
Aham. Ah, que legal. Ah, eu que agradeço. Até mais, até a próxima.
Até, tchau, tchau.
Tchau.